آه بُصّي، أنا هاقول لِك على حاجة ممكن تعمليها، تفرغي طاقتِك دي وتخليكِ تفكري بصوت عالي مع نفسك، بدل ما تفكري، أنتِ كل اللي أنتِ محتاجاه إنِك أنتِ تطلّعي اللي جواكِ من الموضوع اللي مضايقِك، ولنفرض مثلًا مشكلة مع جوزِك، فأنتِ بتروحي تحكيها لصاحبتِك عشان تف ت تفضفضي، في نفس الوقت ت تاخدي رأيها، صح كده؟ فبدل ما تبقي تقولي لصاحبتِك أو والدتِك مثلًا وحد من أهلِك، حاولي يبقى عندك مفكّرة كده تكتبي فيها كل اللي أنتِ حاساه وتطلّعيه فيها، وتطلّعي كل أنتِ حتى مهما حصل مع صاحبتِك ومع والدتِك أكيد في نُقط حساسة جدًا أنتِ مش هتقدري تحكيها.
إمم.
يعني أكيد آه هتحكي بس مش هتحكي في حاجات خاصة جدًا أنتِ مش هتقدري تحكيها، لأ، المفكرة دي تبقى بتاعتِك أنتِ بس، ومافيش يعني بني آدم تاني حتى لو جوزِك مين يعني، ما حدش يضطّلع عليها غيرِك، تطلّعي فيها كل الحاجات اللي مضايقاكِ وضاغطاكِ وتقوليها كده وتقريها بصوت عالي بعد ما تكتبيها، وتبكي جدًا وتطلّعي كل اللي جواكِ، تمام؟ دي أول نقطة، آه طبعًا هتطلّعي كل همومِك.
فعلًا. إمم. إمم. معقولة! الطريقة دي. إمم حلو ده.
تاني حاجة بقى لما تقريها، هتبدئي خلاص أنتِ طلعتي طاقتِك، هتبدئي إيه؟ وأنتِ بتقري بقى الكلام هتبدأ تيجي لِك أفكار أنتِ ممكن تتصرفي إزاي في المواقف دي، لأنِك خلاص أنتِ طلعتِ الstress اللي جواكِ والضغط اللي جواكِ كله فضيتيه، فمخِك فضّى، يعني رميتِ اللي في مخِك واللي في قلبِك والخنقة اللي أنتِ حاسة بيها بره في الورقة، فجيتِ تقريها بقى بصوت عالي كأنِك مثلًا بتتكلمي مع حد.
إمم. بالضبط. يعني كأني باعالج نفسي بنفسي يعني؟
بالضبط، هتبُصّي تلاقي وأنتِ بتقريها: آه على فكرة هو عمل كذا وكذا وكذا، أنا المفروض كنت عملت كذا، وكان المفروض رديت كذا، والمفروض أخد رد فعل كذا، مخك هيبدأ يفكر لأن هو فضّى خلاص السلبية اللي جواه والضغط والزعل اللي جواه، أنتِ كل اللي بتعمليه مع الآخرين أو اللي حواليكِ إيه؟ بتطلعي طاقتِك، تف تفضّي الطاقة الحزينة أو الزعل اللي جواكِ رغم إنِك متضايق
بالضبط.
وبعدها بتقوم تقول لِك اعملي كذا، طب معلشِ آآ، ما تزعليش نفسِك، أقصاهم هيعملوا إيه؟ ما فيش حاجة أكتر.
يعني ساعات باحس إن همّ مش عايزين يتكلموا معايا أصلًا، يعني زهقوا مثلًا، آمم اتخنقوا من جوزي، أنا أنا والدتي بقت بتتضايق إن جوزي يروح البيت، بقت بتعامله بشكل باحس إنها بتحط له حدود، فأنا مش عارفة أعمل إيه بجد، أنا طب أنا حكيت لِك وقت ما أنا متضايقة، المفروض إن أنتِ تحاولي تهدي الدنيا، بتتعامل بطريقة ج جدًا.
إمم. هي أم.